Ya, son zamanlarda bir hareket kısıtlılığım var. Evden çalışıyorum ve, hani, hareket etmede gerçekten sıkıntılar yaşıyorum. Hani, gün içinde daha fazla hareket etmek istediğimi de biliyorum ama bunu, hani, büyük egzersiz planlarıyla değil de, hani, daha basit, daha, böyle, sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyorum. Hani, kısa yürüyüşlerin hem fiziksel olsun hem zihinsel olarak, hani, bana iyi geleceğini düşünüyorum ama bunu, hani, günlük hayatın içine, o, düzenli olarak yerleştirmekte zorlanıyorum. Şimdi, bazen gün çok hızlı geçiyor bazen de, hani, "Sonra yaparım." deyip tamamen atlıyorum. Aslında, hani, uzun yürüyüşler değil, böyle, küçük ama devamlı adımlar atmak istiyorum. Hani, yürüyüşü zorunlu bir görev gibi değil de, aslında doğal bir alışkanlık hâline nasıl getireceğimi anlamaya çalışıyorum son zamanlarda. Bu yüzden de, hani, seninle konuşmak istedim, varsa önerilerin, tavsiyelerini dinlemek isterim.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Çok iyi yaptın. İlk olarak, seni çok iyi anlıyorum çünkü, eee, evden çalıştığın, çalışılan dönemlerde, hani, tüm günün evde geçiyor, bir süre sonra dışarı çıkmak da istemiyorsun. Hani, bu bir alışkanlık hâline geliyor aslında. İlk olarak, sana şunu sormak istiyorum: Gün içerisinde ne kadar vaktin kalıyor? Örnek veriyorum, yürüyüşe ne kadar bir zaman ayırmak istiyorsun?
Evet. Hı hı. Ya, yürüyüşü, hani, böyle, 10 dakika ile yarım saat arasında, böyle, her gün, hani, gidip gelmeli. Bir gün 10 dakika, bir gün 15 belki, hani, 20 zamanım varsa 10'la, yarım saat arasında bir zaman ayırmak istiyorum ama bu, hani, markete gidip gelme değil de, böyle, beni birazcık yürütsün, hani, ona tarzı yapabilirim ya da, hani, bir yerden bir şey almaya giderken de o yürüyüşü de aslında kullanabilirim, günlük hayatım içerisinde. Yakınlarımda, hani, orman tarzı aslında, hani, ya yürüyüş yapabileceğim alanlar da var. Eee, şimdi saat 7.00-8.00 gibi işe başlıyorum ve saat 15.00-16.00 gibi de işimi bitiriyorum. Ama bir de ek işim var, hani, onu arasında 1 saat boşluk bırakabiliyorum veya, hani, sabit bir işimde yarım saatle, 50 dakika arasında bir molam oluyor. O zamanları da kullanabilirim veya, hani, o işin sonrasında da aslında zaman bulabileceğimi düşünüyorum.
Hı hı. Evet. O! Hı hı. Evet, hani, çevrende bir ormanlık alanın olduğunu söyledin, hani, bu çok güzel bir şey, eee, ve bunun farkına varıp, hani, kendini dışarı atma isteğini, inan bana, çok iyi anlıyorum. Hani, ımm, söylediğin gibi, hani, markete gitmek gibi değil de, eee, diye söyledin. Hani, bunu ilk olarak alışkanlık edinmek için şunu yapabilirsin, gideceğin yerlere yolunu uzatabilirsin. Hani, böyle, eee, 1-2 sokak, eee, farklı rotalara, eee, sapabilirsin, kaybolmak isteyebilirsin, hani, bu senin belki, eee, yürüyüş yapma isteğini arttırabilir ve de, hani, eee, bulunduğun ortamda farklı sokaklara, farklı parklara gittiğinde, hani, yeni şeyler de keşfedeceksin. Belki, çok güzel yürüyüş güzergâhları keşfedeceksin ve bu senin hoşuna gitmeye başlayacak. Eee, örnek veriyorum, akşamları mı çıkmak sana daha i iyi hissettirir, yoksa gündüzleri erken saatlerde çıkmak mı?
Hı hı. Hımm. Doğru. Katılıyorum. Ya, birazcık açıkçası, ııı, buna sabah diyebilirim çünkü, hani, Polonya'da yaşıyorum. Birazcık kuzeye de yakın olduğu için, hava zaten, hani, 3'ten sonra kararıyor, kış ayından itibaren. Hani, kış ayından sonra, hani, akşamları da yürüyüş keyifli gelebilir ama en azından şu anda birazcık daha aslında o güneş ışığının, artık ne kadar geliyorsa, ondan birazcık faydalanıp, hani, eee, birazcık da, hani, eee, zamanımı sabah geçirmek isterim. Bu arada verdiğin, hani, bu, işte, gideceğin yere yolunu uzatabilirsin tavsiyesi gerçekten çok güzel. Şimdi marketi söyleme nedenim market, gerçekten, hani, adım attığım an marketteyim. Yani, 3 dakika falan sürüyor ama dediğin gibi, hani, belki yolu diğer tarafından aslında dolanıp markete gitmek benim için farklı olabilir. Eee, baktığın zaman, hani, o yürüyüşümü de, böyle, günlük rutine birazcık dâhil etmiş olacağım. Eee, yeni şeyler keşfedebilirsin, dedin. Bu da çok mantıklı. Şimdi, orman var ama bir göl de var bana yakın ama oraya hiç, böyle, yürüyüş yapmaya gitmemiştim ama insanları gördüm, evet, yürüyüş ve koşu yapıyorlar orada ama, hani, ben, böyle, çok fazla istemiyordum. Belki de, hani, yürüyüş yaparak oraya gidip, orada bir yürüyüş yapıp, hani, belki orada yeni şeyler de keşfedebilirim, dediğin gibi.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Çok güzel. Hı hı. Evet evet. Yani, gölün de olduğunu söyledin. Aslında yürüyüş yapmak için, eee, senin ortamların hazırmış. Eee, bir de şunu merak ediyorum; hani, çevrende sana eşlik edebilecek biri var mı? Seni bu konuda, eee, motive edecek. “Hadi gel, şu saatte beraber çıkalım. Bak, ben de yürümek istiyorum.“ diyebilecek arkadaşların ya da <sniffs> hayatında biri var mı?
Hı hı. Ya aslında birkaç kişi var. Bir de, hani, kız arkadaşım var. Belki onu <giggles> darlayabilirim. Belki, hani, benle birlikte yürüyüş yapmak da ister açıkçası. Son dönemlerde biraz evde oturup aslında televizyonu, böyle, zat zat diye geçesim vardı ve bundan aslında bir kurtulmak istiyordum. Kız arkadaşım da aslında beni bu konuda birazcık darlıyor. “Hadi gel, çıkıp yürüyüş yapalım.“ işte, “şuralara gidelim.“ diye. Aslında hani onun da gönlü olur, onunla birazcık, hani, sohbet yürürken s keyifli olabilir. Belki, hani, bu konuda kız arkadaşımla bir, eee, yürüyüş yapabilirim en azından hani 5-10 dakikalık, artık ne kadar yapabiliyorsam o günlük. Hani, kız arkadaşımı dahil edebilirim. E, yalnız olmak istediğimde müzikle aslında bir arkadaşlık kurabilirim ya da dediğin gibi işte, “arkadaşların var mı?“ diye sordun, evet, var aslında. Hani, onlar da yürüyüş yapıyor ve, hani, koşuya da çıkıyorlar. Belki, hani, koşuya ilk zamanlarda olmasa da onlarla yürüyüşe çıkıp, daha sonrasında bir koşu programı da yapabileceğimi düşünüyorum.
Hımm, çok iyi. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet, b b yani bence de çok mantıklı. Eee, bir de sana şunu söylemek istiyorum: Eee, şimdi hepimiz tabii ki sabah kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. E, sen çalıştığını da söyledin. Örnek veriyorum, hani, arada böyle bir 1 saat ayırabileceğini söylemiştin. Hani, yanına elma, içecek bir şeyler veya böyle, küçük, piknik tarzı sandviç şeylerini alıp, hani, dışarıda yürüyüşünü yapıp sonra, eee, gölün kenarında onu yemek de keyifli olmaz mı?
Hı hı. Evet. İnanılmaz keyifli olabilir, böyle deyince şimdi sen, eee, aklıma geldi. Ben, hani, zaten kahvemi içiyorum sabah, sonra böyle onla on bir arasında bir, eee, kahvaltı tarzı ama, hani, sandviç yapıyorum ama o sandviçin içine de işte 3 peynirli, işte, salamlı, eee, böyle domatesli güzel bir sandviç hazırlıyorum. Hani, dediğin gibi, o sandviçi tekrar hazırlayabilirim ve, hani, bu sandviçle birlikte dediğin o göle gidebilirim. Hani, o göldeyken hem kahvemi belki termostan içip bir de o sandviçi yiyip e, yürüyüş de yapmış olacağım zaten oraya bir git gel olacak. Hani, bu çok mantıklı olabilir hem de göle karşı, belki, hani, şu anda evet, kış ayındayız, o göl donmuş da olabilir de, hani, en azından, eee, o o ortamın hani en, eee, o ortamda olmak bile farklı olabilir. Bu dediğin, hani, belki kışın yapamasam bile bu göl, eee, mantığını aslında yazın uygulayabilirim. Kışın da, şimdi, o orman dediğim alana bir gidebilirim. Orada da baktığın zaman çardaklar var, hani, üstü kapalı ve üstü açık olarak. Eee, e, oralarda, hani, kahvaltı yapabilirim. Belki, hani, ona kız arkadaşımı da ikna edersem ki ikna olunacağını da sanıyorum, eee, benle birlikte, hani, birlikte gidip, birlikte, hani, bu piknik tarzı, böyle, aslında birazcık küçük bir piknik, eee, yapıp geri dönebiliriz. Evet.
I hı. Ah, çok güzel. Hımm.. <chuckles> I hı. Evet. I hı. Çok güzel. I hı. Evet, bu ilişkinize de hem bir renk katacaktır bence. Eee, bir de hani “şimdi, kışın belki o göl donmuştur“, eee, diye söyledin, ama kışın da görmemiz gereken bazı güzellikler ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Yani, o gölü donmuş görmek, belki farklı kuş türleri göreceksin. Hani, belki eşsiz bir manzaraya şahitlik edeceksin. Bu da güzel olmaz mıydı?
Katılıyorum. Hı hı. Ya, güzel olur tabii ki, baktığın zaman hani bayağı bir 10-12 saatlik çalışma düzeninden eee, bahsediyorum. Hani 7 7'de başladığımı farz edersem hani 3-4 saat sonra oralara gitmek, hani, baktığın zaman çok fazla gergin ve stresli ola olabiliyorum projelerden ötürü. Hem bana bir motive olacaktır hem böyle görmediğim ayrıntılar, detaylar, unuttuğum varsa onları belki görmeme daha böyle vesile olabilir. E, baktığın zaman hem göl hem orman dediğim zaten, hani, böyle temiz hava ve oksijen alacağımdan ötürü de, aslında, hani, birazcık daha odak ve motive olmamı da sağlayacaktır. Eee, şimdi, hani, uyumadan önce aslında insan biraz gerilebiliyor son zamanlarda, “o projelerin aslında bitecek mi, acaba detayları atladım mı“ gibisinden. Hani, bu tarz aslında etkinlikler; eee, göle gitmek olsun, ormana gitmek olsun, yani yürüyüş yapmak olsun, birazcık, hani, beni de motive edecektir ve o aslında birazcık o stresliğim, gerginliğim birazcık daha aşağı çekilecektir diye düşünüyorum. Hem de uykuya da daha rahat bir geçiş sağlayabilirim aslında.
Evet. Hı hı. Mutlaka. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle, yani, bu kısa yürüyüşleri senin hayatına dâhil etmen, seni hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok rahatlatacaktır. Uykuya geçiş sürecini de hızlandıracaktır. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Tabii ki, eee, bir de şunu söylemek istiyorum. Şim eee, bunu sen hayatına devamlı olarak koymak istiyorsun. Hani, başlamakta insanlar üşenebiliyor, çekinebiliyor, rahatını bozmak istemeyebiliyor. Bu yüzden, hani, haftada 3 kez 10 dakika ile başlayabilirsin. Dediğim gibi, hani, e, farklı bir rota çizebilirsin, farklı bir sokağa dalabilirsin, ormanın farklı bir yerinden girebilirsin. Hani, bu zamanla zaten artmaya devam edecektir.
Evet. Hı hı. Anladım. Ya, dediğin gibi, bende de son zamanlarda üşengeçlik var, evde oturayım, hani kalkmayayım, eee, kafası vardı ama bunu aslında kafaya koydum sana da anlattığım gibi. Hani, haftada 3 kez belki benim için daha sürdürülebilir olabilir. Haftada belki her gün, eee, birazcık aslında sürdürülebilirlik ve geçe gerçeklik konusunda yanılabilirdim ama bu haftada 3 kez bir de 10 dakika, aslında bir kademeli bir artış var, “bebek adımı“ dediğimiz adımlarla aslında, onu zamanla da arttırabilirim. E, dediğin gibi, farklı rotalardan gitmek de, şimdi, çeşitliliği arttıracaktır. Sen deyince fark ettim, şimdi, hani, markete diğer taraftan gitmek ya da ormanın diğer tarafından girmek ve, yani, göle gitmede bile aslında farklı rotalar var. Asıl bu ro bu rotaları değiştirerek kullanmak, bende, hani, çeşitliliği arttırırken senin de de söylediğin gibi, hani, farklı şeylere ve farklı böyle mekânları da keşfedebilirim. Belki önüme, böyle, tarihî bir şey de çıkabilir, baktığın zaman.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet çok haklısın. Eee, bir de son olarak sana şunu da söylemek istiyorum. Eee, bu yürüyüşlerle ilgili, hani, buna uygun mesela ayakkabı veya bir ceketin var mı? Çünkü bu da sana bir motivasyon kaynağı olabilir. Hani, kendine yeni bir ayakkabı alıp; “ya bu benim yürüyüş ayakkabım, bu da benim yürüyüş ceketim. Hani, bunları ben sadece yürüyüş yaparken giyeceğim“ diye düşündüğün, eee, bir motivasyon da yaratabilirsin kendine.
Hı hı. Doğru. Ya, katılıyorum bu tavsiyene, çünkü insanları görüyorum, böyle, spor yaparken, daha doğrusu dışarıda, böyle, yürüyüş ve koşu yaparken aslında. Farklı şekilde giyiniyorlar ve bu ben benim de birazcık özenmeme sebep oldu açıkçası. Hani, ben de, bu dediğini aslında tavsiye olarak alıp, aslında, hani, bu bir alışveriş yapıp bu koşu ve yürüyüşle ilgili, eee, onlarla da hani dışarı çıkmak beni birazcık daha aslında, eee, motive edebilir. Ya, baktığın zaman tavsiyelerin gerçekten çok güzeldi. Özellikle de bu gideceğim yerlerde rota değiştirme, yolunu uzatma gibi tavsiyen olsun ve bunlarla ilgili yeni şeyler keşfetme tavsiyen olsun çok güzeldi. Kesinlikle, hani, bir de partner veya arkadaştan bahsettin. Evet, partnerimle, yani kız arkadaşımla bir konuşup, aslında onun da bu kısa yürüyüşlerime günlük olarak rutin haline getirirsek o da aslında mutlu olacaktır. Ben de mutlu olacaktım. Senin de dem dediğin gibi aslında ilişkiye farklı bir boyut, farklı bir heyecan da kazandırabilir. Eee, evet onunla konuşup aslında, onun da bir, eee, görüşlerini alıp, onun da bir aslında dahil etmek isterim. Bir de, ha bu kahvaltıyı, yani o dediğimiz sandviç, piknik tarzı aslında kahvaltıyı, eee, evde değil de, hani, evde de bazen rutin oluyor ve aslında yapmak istemeyebiliyorum. Hani, o sandviçi alıp, o gölün kenarında yemek bana bir güzel, eee, motivasyon sağlayacaktır. Hani, göl olmasa bile yakınım, daha yakınımda olan ormana gidebilirim. Orada da, hani, çardaklardan bahsettim. Eee, orada yemek de aslında bana bir keyif verecektir, farklı insanlar farklı, iii, şeyler görmeme de vesile olacaktır. Çok teşekkür ederim güzel tavsiyelerin için.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Mutlaka. Ne demek, rica ederim, umarım yoluna koyarsın.
Teşekkürler, görüşmek üzere.
Hoşça kal.